Quella produzione è una compagnia che si chiama Cirque du Soleil.
Mh. Mhmm, l'ho sentito, non mi ricordo più. È praticamente un circo senza animali se mi ricordo bene.
Ehm, praticamente Ehm, è sempre Sì, sì, sì, è è è un circo, quindi tu
Che fanno loro dei giochi e delle cose quindi sì.
Sì, sì, sì, fanno ab m è è molto acrobatico, molto sì che poi fanno que <clears throat> fanno, mhmm, sai di solito al circo ci sono ci sono gli
Certo.
i vari componenti, non magari ecco arrivano i pa i p i chi i pagliacci, poi arrivano i giocolieri, invece lì fanno <clears throat> fanno proprio un tono.
No vabbè quello mi può andar bene, nel senso che le persone decidono di fare queste cose per intrattenere, non ho nulla da dire su quello. Mhmm.
Certo. Mh-mh è ve No quello lì sai che quando co cioè s s a parte sono sono diverse produzioni, diversi circhi, no, che poi sono tu s sono tutti quanti sotto questo numero, sì e vanno un po' in giro per tutto il mondo, e po' quando fanno una stagione, fanno proprio uno spettacolo e gli danno un tema.
Mhmm. Ah ma l'ho sentito le Cirque du Soleil, ehm Mh. Mhmm.

Ce n'è mò ecco pe esempio ce n'è uno qua
Cioè, fanno parte dello stesso gruppo però si differenziano comunque.
Sì, so e e e e son e sono molti circhi per pe pe perché stanno un po' in tutto il mondo, no. Altro esempio, ecco, io son al ci sono stato sono stato in uno ad uno che è stato guarda, ho la
Bella questa qua, questa mi piace, sì.
ho la locandina, perché mhmm, eh, e allo questo nel 2019. Il ven No, no, no, a San Francisco. Ehm, a mhmm, nel duemila
Mh. Ma dove? A Roma? Ah, okay. Perché loro sono in tutto il mondo in pratica, quindi.
Sì, sì, perché sono diverso, cioè, so so sono più di un di un di un circo. Ah? No, no. No, no, no, no. Sì, sì quelli stanno in po' tutto il mondo. Ehm, e poi dopo, certo sono diverse diverse produzioni, no, ci stanno quelli che s che magari, ecco, perché stai a spostare tutto tutto quel quel baraccone, no; e quindi sono locali. E ce sta questo qui il tema era Amaluna. Era molto, molto bello. Amaluna, sì. Ehm
Ah, pensavo magari fossero solo in Europa, è un nome francese. Mh. Okay. Ert assolutamente. <chuckles> È un po' difficile, immagino. Mh. Amaluna. Cioè, quindi cosa facev c'entrava la luna? Delle cose sulla luna?
Eh. Sì, sì, tutte questi giochi giochi di luce, no, un po' è stato bello, ci sono andato con mio figlio verame me
Bello. Anche queste cose son molto belle, cioè, voglio dire, si possono creare effetti illusionistici, e dei numeri molto belli, senza sfruttare degli animali, secondo me.
Sì. Sì. S sì. Certo, infatti gli animali n non cioè, non ce n'era uno, nem ne nemmeno un semplice cagnolino sai di questi niente, nien
Non ci sono. Eh, e lo so. No, no, lasciamo i cani a casa, sul divano a dormire. <chuckles> Va bene così, assolutamente. E
<chuckles> Eh, sì. E quindi quindi no, è stata una cosa mhmm, cioè bello. P beh, ecco cosa è costa è costoso, molto costoso, per trovare dei posti un po' anche carucci, no, per vede sia pe non stare troppo defilato, no, di la
È costoso. Mh. No, ma guarda, se ci fossero sentissi non so, magari qua ci fosse, a me piacerebbe andarci.
Eh, ogni tanto guarda, io mi ricordo che anche a Roma l'ho visto li ho visti perché ogni tanto sì, ogni tanto fanno
Sì. Ah, caruccio uhm, cioè, un posto, più o meno, hai idea di quanto può costare?
Ah, ehm Guarda, io lo ti dico, nel dice nel 2019 piazza San Francisco un posto discreto perché non troppo lontano, però un po' u u un po' un po' centrale, no. Che poi af che poi mi ricordo che feci proprio l' upgrade perché avevo preso dei biglietti un po' più dopo quando mi sò reso conto era un po' troppo laterale poi stavo con mio figlio, poi ho fatto: "Lo sai che c'è? Ma ce vado una volta, ehm, uhm, a ogni morta di è o o o ogni morta di Papa, no, quindi non posso fare cioè mi vogl mi voglio fare l'e mi voglio goderel'esperienza" e quindi, feci feci l' upgrade e me pare che che che che che pagai tipo più di 1 centinaio di di dollari a biglietto, eh.
Sì. Lo riesci a vedere comunque. Sì. Sì, sì. Sì. <chuckles> Eh, ci vai 1 volta, punto, dai. Eh, infatti. Sì, hai ragione. Sì. Ah, però costano, eh. Cavolo.
Eh. sì. Sì, sì, però comunque la produzione è ricca, ci sono tantissimi persone, ehm, quindi, di cioè, li li li li li li devi anche pagare, capi sì, sì. No, no, no, e ne è ne è valsa la pena. Poi mi sono ricapitati in zona, però, in in giorni che io non c'ero perché magari stavo er ero ero ritornato in Italia. Per
Costano. Mh. Tu pensi che ne sia valsa la pena comunque? Mh-mh. Un un loro spettacolo più o meno quanto dura?